Oui, mmh.
Et même, moi, j'ai moi, dans ma vie, j'ai trop donné. Au bout d'un moment, tu en as marre. Par exemple, j'avais des j'avais un ami, parce que parce que moi, j'ai commencé à travailler un peu avant tout le monde, avant mes amis, donc heu, j'é j'étais, je gagnais de l'argent un peu avant tout le monde, donc j'étais un peu le 1er à avoir de l'argent. Ben je à à cette époque-là, comme, heu, personne n'avait de l'argent, je les invitais, j'invitais, j'avais un ami qui était tout le temps avec moi, il était tout le temps avec moi, parfois j'avais l'impression de partager mon salaire avec lui
Nous oui, des fois, mais bon. Mmh. OK, oui. Oui. Oui. <chuckles> <chuckles> Oui. Mais <chuckles>
et cette personne-là, elle m'a jamais invité, et là, maintenant qu'elle tra qu'elle a travaillé, qu'elle a grandi, et cetera, elle m'a jamais dit, heu, elle m'a même pas appelé pour me dire: «Viens, je te je t'invite à boire un verre, quelque quoi que ce soit»
Il y a ouais, ouais. Mouais, et cetera, ouais, et
Voilà, donc c'est bien d'être, heu, généreux, mais voilà, il faut pas se faire, heu
Mmh.
marcher dessus non plus, quoi, donc heu, faut donner aux p aux per moi pour moi c'est voilà des personnes qui qui, moi je sais qu'ils sont déjà que des personnes déjà généreuses de base, heu, et voilà hein à des gens qui méritent, hein.
Ah. Mmh. OK, mmh. Mmh mh. Bah heu, oui, heu, oui, oui, oui, oui, si tu si t dans ton entourage, tu penses qu'il y a des personnes qui méritent, heu, que l'on que leur donne, heu, qu'on leur donne, c'est à toi de enfin, en toi c'est à toi de choisir.
C'est ça, c'est ça, c'est C'est ça. Après voilà, moi ça me dérange pas de ça me dérange pas aussi d'inviter, heu, que, des gens même que je connais pas si c'est 1 fois comme ça, mais voilà, ça me mais ça va pas être à chaque fois tout le temps, heu,. Voilà l'argent il coule pas à flots, heu
Mmh. Mmh. Non, bah bah, à chaque fois, heu, imagine sis <chuckles> imagine, tu invites, heu, genre toutes les personnes que te les personnes à chaque fois les personnes que tu que tu ne connais absolument pas pas envie, bah non.
Bah oui, voilà, tu comprends. C'est ça, c'est ça bah, ça m'est déjà arrivé de payer à des gens que je connaissais pas, mais bon, ça sera pas, ça c'est exceptionnel, quoi.

Heu, j'ai un certain budget, limité, donc heu, j'ai que ça, donc je peux pas plus. Alors même si je le veux, je ne peux pas. Ou alors si j'ai pas envie, par exemple, écoute, j'ai déjà eu des gens qui me disaient: «Bah, ouais, invite, invite», je dis: «Mais attends, moi, je je veux bien inviter, mais est-ce que toi, dans ta vie, tu as tu m'as déjà invité quelque chose? Non, pourtant voilà.» Pourquoi tu veux que j'invite une personne qui a les moyens plus que qui a plus de moyens que moi et qui, heu, lui, le fera pas l'effort d'inviter.
C'est compréhensible. Mmh mh. Invite. <chuckles> <gasps> Oui. Qu'ouais D'inviter, ouais bon. C'est vrai.
Alors que moi, j'ai en plus, je l'ai j'ai déjà invité plusieurs fois.
Mmh.
Attends, c'est-à-dire, toi, tu as plus de moyens que moi, je t'ai déjà invité, toi, tu m'as jamais invité, pourquoi je devrais continuer? Ce tant que c'est pas donnant-donnant, heu, c'est plus, heu, j'ai l'impression d'être pris pour un con.
Mmh. <chuckles> Mmh mh. Oui. Ouais, mmh, tu vois, heu, après, je j'e j'essais pas, tu vois, d'avoir, heu, ce genre de rapport de donnant-donnant. Tu sais, hem, j'ai déjà donné
Que ça soit donnant-donnant. Ce donnant-donnant.
des choses, j'ai déjà, heu, donné, en fait, finalement de heu, de de de l'argent sans forcément en recevoir, tu vois? Mais je sais que la prochaine fois, tu vois? Je sais que la prochaine fois, heu, je vais pas faire quelque chose, je vais pas faire de de cadeaux ou quoi que ce soit parce que je déjà il y a il y a pas de il y a pas de don de d'elle-même, de la personne, tu vois? Il y a pas de il y a pas d'aide, il y a il y a rien du tout. C'est pas grave si pas si c'est pas de l'argent.
Non mais, je suis je suis d'accord. Mais en f mais c'est ça, en fait, parce que moi c'est c'est c'est exactement ce que j'ai dit. C'est ç mais, en fait, c'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit, en fait, c'est que la personne, elle est dans une meilleure situation financière que moi. Moi, je lui ai déjà invité, mais elle en en elle m'a jamais invité. Pourquoi je devrais continuer à l'invit à à inviter cette personne qui a les moyens et qui elle ne s'est jamais donné la peine de m'inviter quoi que où où que ce soit.
Ouais. Oui. Mmh mh.